Ah, o Chico Mendes.
Perfeito. Não ia lembrar nunca.
Aham. <laughs>
Então o eh, e aquela Eu nunca na minha vida eu eu, é é me chamou a a a atenção, né, com 7 anos de idade eu assistia desenho animado
Sim.
ou Chaves
<laughs> Tá certo.
ou sítio ou sítio de pica pau amarelo.
Aquilo era um desenho animado bem animado para ser, né, porque é cheio de fantasia.
É no caso mas, eu nunca eu nunca tinha analisado algo, eh, com esse nível de, eh, profundidade, tipo desenho animado é desenho animado, talvez o a o sítio do pica pau amarelo como é uma obra do Monteiro Lobato, né, de um
Aham. Sim, sim.
tem uma complexidade também, eh, tem algo
E que tem os personagens. Aham.
mas nunca no nível de uma de uma escola de samba que eles têm carros alegóricos, fantasias, música, associadas ao samba enredo, que eles estão ou homenageando alguém ou homenageando ou uma campanha por algo para dar uma mensagem, então
Aham. Sim, sim.
eu com 7 anos analisando tudo aquilo, né, então
Você é inteligente, né, oh, você vê, 7 anos já
Não, eu até então não, eu até então não mas, eh, até então era desenho, chaves e sítio do pica pau amarelo. <chuckles> Mas aquilo despertou não sei uma consciência digamos, eu podia dizer isso.
Aham.

O meu pai já morava no Brasil, né, porque ele ele tinha conseguido um trabalho. A minha mãe estava terminando a a a
Aham.
a universidade de Medicina na Argentina, então, eu fiquei morando fora.
Ah, ela fez ela fez na Argentina ela conseguiu trabalhar no Brasil?
Eh, é. Ela ela quando ela ela ela se formou na Argentina e 2 anos pra revalidar o diploma no Brasil.
Ah, tá.
Aí, então é aí
Hum.
eh, quando ela se formou, né, então, a gente foi, eh, eu mudei com ela pra encontrar com o meu pai ele já morava aqui há 2 anos, né.
Sim.
Isso foi em agosto, setembro. Foi meio que para o final do ano. Então
Aham.
Eu tinha quase 6 anos. Mas tudo bem. Não tinha nem ide eu escutava alguma coisa de samba no na televisão, né, mas
Uhum.
eu eu acho que eu ouvia alguma coisa. Mas, no ano seguinte que eu fui morar no Brasil, começou a época do Carnaval. O Carnaval da Globo.
Sim. Ah, e aí, você realmente conhe ah, aquele Carnava da do sambódromo.
É a maior Escola de samba da Globo. É, escola de samba.
Uhum.
Aquele festival, eh, de luxo, eh, festival único, né, porque não tem não tem que nem aquele.
Tá. Sim.
Eu tô falando de
Sim, eles gastam muito dinheiro naquele Carnaval, nossa. Esbanja, né.
Exatamente. Mesmo, eh, mesmo em oitenta que era era 88.
Sim.
Mesmo naquela época, já era aquela porque já existia a Marquês de Sapucaí.